Ich finde die Idee richtig toll, ehrlich gesagt. <chuckles> Ähm, ich bin mir auch s sicher, dass, wenn ich meine beste Freundin oder meine Mama fragen würde, dass die das auch auf jeden Fall machen würden. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die da nein sagen würden. Ähm, ja, ich finde die Idee mega. Es ist mir auch noch nie eingefallen. Also, klar, man man hat ja auch nicht immer die diese Einfälle, ne? Ähm, ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich glaube, das würde richtig, richtig doll helfen, grade abends, wenn man im Hotelzimmer ist.
Ja. Ja. Mhm. Mhm.
Und da ist es ja dann vielleicht auch schon zu spät, um jemanden anzurufen, weil manchmal komme ich da erst um 11:00 abends oder Mitternacht oder so an. Und, ähm, da kann man jetzt, genau, wie gesagt, nicht mehr unbedingt jemanden anrufen. Denn ich habe schon gemerkt, wenn ich dann mal zwischendurch 'n bisschen Luft habe und ich mich irgendwie gestresst fühle wegen irgendwelchen Dingen, die außen rum, äh, passiert sind oder anfallen, dann hilft es total, wenn ich meine Mutter angerufen habe, fü selbst wenn's nur für 5 Minuten war, weil ich nicht viel Zeit hatte oder meine beste Freundin dass das unfassbar hilft und man sich wieder so 'n bisschen wohler fühlt, wenn man diese Menschen, die einem nahe stehen, ja, im Ohr hatte. Und, ja, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass mir so 'ne Sprachnachricht, äh, abends oder vielleicht auch unterwegs so richtig, richtig gut hilft.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Genau. Genau, probier das einfach mal, sprich mit den beiden mal. Du kannst dir sogar 2 Nachrichten aufnehmen lassen, ist noch besser. Genau, doppelt hält besser. Und, ähm, ja, das kann ja wie gesagt, das kann so 'n richtiges Ritual werden, ne, dass du sagst: „Also, bevor ich jetzt, keine Ahnung, Mamas Stimme heute Abend nicht gehört habe, will ich auch gar nicht schlafen gehen“, ne? Und, ähm, ja, kannst dir das einfach so 'n bisschen mitnehmen und, äh, kannst da so 'n Ritual draus machen. Und die beiden du liegst denen ja auch am Herzen, die machen das, hm, höchstwahrscheinlich mit Vorliebe und sagen: „Ich mache dir 'n ganzen Podcast, wenn du möchtest. Ich nehme hier 20 Minuten auf und, äh, sage dir, wie gern ich dich habe.“ Ähm, so, von daher ist das ja auf jeden Fall schon mal 'ne schöne Sache, was du vielleicht auch so unterwegs machen kannst, sage ich mal, jetzt auch von den Sprachnotizen vielleicht abgesehen. Ähm, du sagtest natürlich auch jemand du hörst gerne Musik, ne? Du bist selber 'ne Künstlerin, Sängerin, Tänzerin, bist selber da total, ne, involviert in das Ganze. Ähm, ich weiß nicht, wie du so klassische Musik oder Meditationsmusik gegenüberstehst, aber, ähm, das ist vielleicht auch was, was du nehmen könntest, um da so 'n bisschen Zen zu werden, ne? Also, es gibt ja wirklich so schöne, äh, Meditationsmusik in ganz vielen verschiedenen Richtungen, ob man da jetzt irgendwie, ne, in die in den asiatischen Raum gehen will oder in den arabischen oder was weiß ich, Spanish guitar oder was es da nicht alles gibt, ne? Ähm, wo man da noch mal so 'n bisschen die Sinne runter bekommt. Oder wie gesagt, klassische Musik, äh, sei es, äh, Chopin, sei es Beethoven, ähm, was auch immer, äh, Mozart, ne? Vielleicht ist das auch was, was, ähm, dir da helfen könnte.
Mhm. Ja, das wäre ja noch besser. <laughs> Mhm. <chuckles> Ja. <laughs> Mhm. Mhm. Mhm. Ja.

Das finde ich auch 'n ganz dollen äh, ganz tollen Tipp. Da danke ich dir jetzt schon für diese super Tipps. Ähm, ja, ich höre sehr gerne klassische Musik und habe es aber noch nie für diese Momente, die ich beschrieben habe, b ausprobiert. Ähm, das kann ich mir absolut vorstellen. Meditationsmusik kenne ich jetzt noch nicht, aber ich bin absolut offen, das mal auszuprobieren. Ich kann mir se richtig gut vorstellen, dass mir das sogar gefällt. Ähm, das ist 'ne sehr gute Idee, um mich auch so runterzubringen und in diese Entspannung einfach selber zu bringen. Das kann man ja auch selber leiten und ja, ich hoffe, dass ich das hinkriegen werde und besser können werde in Zukunft. Das wäre auf jeden Fall nur gut für mich und danke dir für das tolle Gespräch und für diese super hilfreichen Tipps.
Mhm. Genau. Mhm. Sehr, sehr gern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und, ähm, ja, vielen Dank für das tolle Gespräch ebenfalls.
Dan